Oo nga, eh, at least, di ba mas mapapaginhawa yung ano, yung, buhay ng Pinoy gagaan pala, oo gagaan yung buhay ng Pinoy sa ganun.
Mm. Gagaan, oo. Mm. Oo.
At tsaka sa tingin ko din ano, ah
Mm, ak Mhm.
Ah, sa digitalization siguro.
Ah, parang
Sa mga Parang
Sa ano po ba to, sa internet?
Oo, yung mga parang para mas mapadali yung mga yung buhay ng mga tao na, like. Di ba yung parang may one stop shop kumbaga, isang website nalang para sa gobyerno.
Oo. Oo. Ah, tas nandun na lang sa ano, parang pipili ka nalang kung anong ahensya, oo oo, oo pwede nga yun no?
Tapos magta-transact, oo andun na lahat. Oo. Oo, ganun tsaka na Tsaka nag mag-aapear din since digitalize na lahat, bawat mga for example 'pag sabihin nating mga budget yung gaya ng nauna, mga budget nandun mag-appear talaga may transparency kumbaga.
Mm. Mm. Mm.
Para alam ng taong bayan na ito ito yung mga ano, mga ganun.
Oo mga, um, nagastos o kaya mga proyektong nagawa.
Oo. Oo tama, mga ganong bagay, di ba?
Mm kung oo mm tama kong na-digitalize naman nga 'no madali din yung kumbaga yung pagiging transparency, hmm suma-sang-ayon po ako dun. Ako naman, um, sa akin kung sa inyo ay sa agrikultura, ako naman sa healthcare.
Oo. Opo.

Ako siguro sa tingin ko ano, um, gawing ano parang 'yung transparency pagdating sa gobyerno. Sa bawat ahensiya ng gobyerno, para kasi dun dun din natin malalaman kung, ano ba talaga 'yung eksaktong figures, at saka mas ma-manage masyado 'yung ay mas ma-manage talaga maigi 'yung ano yung mga budget na puwedeng ilaan sa iba't-ibang sektor ng ating gobyerno 'di ba? Kasi for example pag merong pag merong ahensya na medyo malaki yung yung figures don oo yung budget, puwede nating ilaan sa ibang ahensya na mas kinakailangan talaga oo yung
Hmm. Mm. Hmm. Oo. Mm. Mm. Budget, oo. Oo. Ah, tama parang nagtutugma naman 'yung babaguhin po natin ano. <chuckles> Sa inyo 'yung transparency, sa 'kin 'yung budget. Mm.
Mas Oo, parang ano siya parang oo parang ina-allocate ng mabuti 'di ba?
Mm.
'Yung budget sa iba't ibang ahensya, at saka sa tingin ko din ano, um, siguro 'yung ano edukasyon.
Hmm, oo paano po, ano po 'yung gusto niyong baguhin sa ano sa edukasyon?
Oo. Na Ano, um, gusto ko kasi ano kasi ito pansin ko din sa edukasyon natin eh 'yung wala talagang tinuturo na kung paano paano ba talaga yung realidad kumbaga, kagaya nung 'di ba parang pansin mo yung tinuturo sa paaralan eh 'yung more on ah, oo academic talaga. Sana ituro din 'yung more on sa realidad la like mga skills na ganito pagda pagka pag pagtapos mong pag-aaral ganito yung mga mga realidad na, parang preparation oo. Oo, yun oh, kasi preparation na kumbaga sa realidad na, ah, para mas 'di ba ika nga, ah, kapag preparado ka sa isang bagay alam mo na kung ano yung kakahinatnan 'di ba.
Mm. Ah. Oo, mga academic talaga. Mm. Mm. Mm. Oo, dapat turuan ka din sa mga desisyon. Mm. Mm. Mm. Opo.